No, l'ho finito, e mhmm, ora come ora non farei uno studio dello stesso liceo, cioè, anche perché con diciamo che a 14 anni si è un po' piccoli per decidere, secondo me, uno studio, perché comunque, poi, ai 16 anni già cambi idea, la maggior parte delle volte. Quindi
Ah, oka Mh. Mh-mh. E invece a livello di di università ti hanno detto qualcosa loro?
Mhmm, in realtà no, cioè, hanno detto: "F fai quello che ti senti di fare."
Okay.
Anche perché se v dovessi fare l'università dovrei arrangiarmi, nel senso dovrei lavorare e studiare, non è che
Mh. Mh. Mh.
vengo mantenuta, ecco. Quindi
Certo, certo, certo. E invece e invece che hai deciso di fare, di lavorare o di studiare?

Esatto, esatto. Ecco, una cosa che <tsk> forse mi ha influenzato tanto in famiglia è l un po' la concezione che se non hai l'università e non hai una situazione comunque lavorativa fatta bene, uhm, non non riesci ad andare avanti nella vita e quindi un minimo questo peso lo sento. Però poi in realtà sono abbastanza convinto che se ti impegni, ehm, in qualcosa in cui eccellere puoi farcela a livello economico parlo, eh.
Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sicuro. Sì, quello diciamo è un pensiero un po' comune, diciamo. Dei ge dei genitori, no, il pensiero dell'università che è importante, se no non hai carriera. Però, alla fine non è vero. Cioè, ai giorni d'oggi cercano così tanto personale che
Sì. Beh
Ovvio, se non vuoi cioè, se vuoi fare il medico credo sia un po' difficile, però <chuckles> del resto non serve per forza l'università.
Sì, diciamo che Eh, diciamo che ti aiuta, capito. Poi per quello che voglio fare io, uhm, mi mi avrebbe aiutato da una parte, perché mi avrebbe fatto stare più tranquillo, però mi avrebbe compromesso dall'altra perché mi avrebbe tolto del tempo. Però, allo stesso tempo oggi avrei avuto un pezzo di carta, "una sicurezza in più", tra virgolette, quindi sarei stato più sereno con me stesso. Ma comunque non ciò non toglie che questa cosa non deve d questa influenza non deve diventà familiare, comunque anche non solo familiare ma anche della società, no, non deve diventare motivo di demoral demoralizzarsi, quin demoralizzazione, quindi, uhm, devi comunque cioè, nel mio caso, io parlo per me, devi devo comunque continuare a studiare, a praticare, a lavorare per far sì che un domani riesca a dire: "Okay, io non ho fatto l'università però non mi è servito perché ho trovato il mio posto nel mondo, il mio modo di fare grana, e vivere sereno senz" sì, ma ti dico, ci sono dei modi. Sto studiando delle cose, sto facendo, sto lavorando. Comunque sicuramente non sono ricco, però non sono neanche il primo scappato di casa, ecco, quello no.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sicuro. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Sì, ma un modo lo trovi, sì. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Sì, quello è l'importante, che comunque trovi quello che ti piace. Se ti piace fare quello, non devi farti influenzare e continuare a farlo.
Sì. Esatto, esa
Quello sicuramente. Tipo invece da me, mhmm, è stato proprio il contrario il mio tipo mio padre voleva che io andassi dato che lui ha una carrozzeria, voleva che io andassi subito a lavorare. E invece io ho detto: "No, voglio fare il liceo." Cioè, lui la vedeva invece in modo negativo il liceo. Quindi è tutto un po' <chuckles> mentre mia mamma no, mia madre voleva che io studiassi, quindi c'era tipo queste i cioè, tutti e 2 influenzavano alla fine la mia decisione, però, comunque ho scelto quello che mi piaceva.
Eh, sì, sì. Mh-mh. <chuckles> <chuckles> Mh. Beh Mh, quindi mò stai facendo il liceo.

E e quest da autodidatta parlo, eh, quindi online
Mh-mh. Ah, bello complicato, eh. <chuckles> Bello complesso. Io c'ho provato, ho detto: "Mah, forse non è il mio". <chuckles>
e sto avendo e st eh? Sì. Mh-mh, ci può sta. E ti dico, molto complesso, però allo stesso tempo è come tutto, no, più t più fai esperienza, più lo studi, più lo pratichi e più piano, piano ottieni dei risultati. Quindi io sto studiando da circa 1 anno, quasi, poco meno di 1 anno, e sto avendo i primi risultati in termini di non di soldi, però di lavoro.
Sicuro, sì. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. Beh dai, se è una cosa che ti piace fare. Bisogna solo stare attenti alle, sai alle truffe alle aca aca academy, no, quelle online, dove cercano di farti entrare e guadagnare su di te, poi non ti insegnano chissà cosa. Però del resto
Quindi quindi è Sì, un sacco. Sì, sì, sì. Sì, ci sono cascato ci sono cascato, però era non era proprio un'academy online, era più dei ragazzi che un ragazzo lo conoscevo da parecchi anni in realtà, perché è un ragazzo di zona e lo fa lo fa da 3 anni, quindi mi sono affidato a lui perché lo conoscevo, mi ha s seguito però in una maniera un po' scial sciatta, capito, cioè tipo non si vede, non gli andava, non lo so. Poi hanno fatto un sacco di cavolate, ma comunque, mhmm, 700 € parliamo, però comunque prima e ultima esperienza.
Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh. Sì, però comunque son alla fine queste esperienze ti aiutano a capire, dove non ricadere, quindi va bene così. almeno ora sai.
Sì. Sì, preferisco averla fatta con lui piuttost perché almeno l'ho seguita, so che, mhmm, comunque, il tempo me l'hanno dedicato, perché alla fine perché glielo glielo tirato a fuori con la forza. Però ecco, mhmm, è quello il discorso, no, ehm, però ecco, puoi studiare tranquillamente online il trading, come secondo me tantissime altre cose in realtà che
Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, adesso tutto online alla fine, anche le università ci sono online. Quindi vai sì, vai anche a risparmiare, sull'affitto, vai a risparmiare su tante cose, dato che non devi più spostarti, puoi stare dove sei.
Ma anche da autodidatta? Mh.

Eh, primo quest'anno ho lavorato e adesso sto cercando qualcosa da studiare. Cioè non per forza università, cioè alla fine l'importante è studiare, no, poi dove
Mh-hm. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sai che io vedo molto io vedo molto però vabbè, potrei sbagliarmi, ma secondo me, mhmm, vedo molto futuro nelle AI. Cioè vedo che le competenze AI ultimamente si stanno rivelando molto utili. Poi non so se realisticamente ti puoi creare quella situazione in cui dici ma secondo me, prima o poi la metteranno anche nelle università credo, non lo so. Però quella situz le eh.
Sì. Mh-mh. Sì. C'è già, eh, più o meno, degli studi in università de' intelligenza artificiale, queste cose qui.
Eh, capito. Cioè secon m quello è un po' il modo migliore per crearsi un futuro libero e s stabile. Però, mhmm, non non c'è la certezza, cioè è una cosa nuova, no, è un po' come quando all'epoca tutti ingegneria si buttavano a fare, no?
Sì, sicuramente. Mh-mh. Sì, o quando è uscito il Bitcoin che era una novità, tanti avevano paura, però guarda, alla fine chi si è buttato ora è milionario. Quindi <chuckles> diciamo, va un po' a coraggio, no, non farti influenzare. Perché anche quello cioè è un'influenza da della non stabilità, no, perché la gente dice: "S devi cercarti una cosa stabile, non puoi viaggiare tanto perché se no spendi i soldi per niente, devi già cos comprarti una casa". Quindi la stabilità sì, è sicurezza, però non è l'unica chiave. Cioè, anche se una cosa non è stabile ci puoi provare. Poi se va male amen, trovi qualcos'altro. Il mondo è pieno di robe che puoi fare. Poi adesso che, diciamo, tutti dicono che non c'è lavoro, però dove vivo io, c'è così tanto lavoro che non c'è il personale; quindi, tipo dove sono io troverei da la cioè lavorare ovunque, anche senza patentini o certificati, perché ti insegnano, dato che manca proprio personale.
Eh. Mh-mh. Mamma mia. Mh. Mh. Mh-mh-mh. Mh-mh-mh. Okay. Mh. Okay, okay. Certo, certo, ma tra corsi e cose si trova di devi trovà qualcosa che ti piace e che ti possa, diciamo, tra virgolette, "garantire", che poi di garantito non c'è nulla, però che ti possa da dare la possibilità di avere più sbocchi e stabilità la economica. Poi devi fare qualcosa in primis che ti piace, perché tanto c'è poco da fare. Però io credo che, mhmm, il mondo stia cam il mondo stia cambiando, o almeno per me il mondo sta cambiando, nella mia dita personale e lo sto iniziando a vedere con occhi diversi, no; e credo che non sia neanche dovuta all'età questa cosa, ma sia dovuta alle cose che studio. Cioè io ho iniziato a studiare trading, so se te l'ho mai detto.
Quindi qualcosa si trova. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Quello sicuro. No, sicuramente sì. Mh-mh. Okay. No.